Oh oke. Nah kamu udah bagus banget tuh udah mulai, eee, apa namanya, sadar bahwa, eee, bikin suasana tuh lebih remang-remang biar kamu mungkin ngantuk. Walaupun mungkin efeknya belum terlalu kerasa gitu ya. Nah kamu bisa juga nih mungkin, eee, bikin ritu bukan bikin ya, mulai ritual bagus di, eee, sebelum tidur. Jadi mungkin, mulai ada stretching kecil ataupun mulai ngatur jarak antara kamu tuh, eee, pegang hape dan juga waktu tidurnya nih. Jadi misalnya, eee, maksimal pegang hape itu, eee, jam sekian atau, eee, sekarang megang hape, aku 30 menit lagi akan tidur. Nah, eee, apa namanya, rutinitas-rutinitas kecil itu mungkin awal-awalnya tidak terasa. Tapi kalau misalnya kamu mera melaksanakannya secara rutin, lama-lama tubuh kamu juga akan kebentuk nih. Nah, apabila kamu juga ada streting eh, stretching kecil atau olahraga kecil di sebelum tidur, mungkin akan menambahkan kualitas tidur kamu lebih bagus. Mhm. Jadi mungkin mimpinya juga lebih tenang, kamu juga mimpi nggak, ng eee, apa namanya, mimpiin skripsi misalnya. Ada loh orang kayak gitu. <chuckles>
Benar, iya. Oh, gitu ya? Oh, paham. Oke. Paham. Oh gitu ya. Mhm mhm. <chuckles> <chuckles> Aku juga kayak gitu Kak. <chuckles>
Nah Itu <chuckles> kadang, eee, apa, rutinitas kecil itu sangat membantu. Karena mungkin ya, eee, yang, eee, pernah aku baca bahwa, kamu ba apa, de lihat-lihat hape sebelum tidur itu bisa bikin, eee, bayang di otak kamu. Misalnya, kamu baca hapenya adalah tentang, teori skripsi misalnya. Nah itu bisa loh masuk ke mimpi kamu. Jadi itu mungkin bisa diatur juga tuh buat, atur pola tidur kamu.
<chuckles> Oh ya. Iya bener sih Kak. Skripsi. <chuckles> Wah, takut banget.